Aham. Putz, como é que era essa questão do MSN? Agora eu não, não a questão de de versão.
Tu não lembra? Ah, é que, assim, eles estavam sempre melhorando, né, tu tinha lá o o MSN padrãozão e aí depois você podia baixar o plus, eu acho que era.
Ah, aham. Caraca, é verdade. Eu tinha esquecido. Tinha o sete ponto ci o negócio 7.5, acho, se eu não estou enganado.
É, 8 ponto alguma coisa, e aí você baixava o MSN plus, que ele deixava você mudar a cor e colocar não sei mais o quê, dava pra fazer muita coisa que o padrãozão não deixava, né, e, e era muito interessante, assim, porque você podia falar com qualquer pessoa. Então geralmente as pessoas falavam com amigos que estavam em outros países. Então foi uma foi uma revolução pra época, né.
Sim. Caramba, é verdade. É verdade. Sim. Caramba, com certeza, esqueci dessa questão que tinha, que tinha as versões, né, mas aí o o o MSN foi outra coisa que sumiu e eu infelizmente perdi o histórico, né, das conversas. Eu não sei, eu acho que eles também mandaram aviso. Não sei se o o Skype por um tempo assumiu o MSN, e eu acho que eles avisaram. É, ou Outlook, ou Outlook, eu acho, não sei.
Uhum. É Sumiu, aham. Uhum. Sim. É, isso eu não me lembro muito bem, eu não me lembro, mas eu se é, mas eu sei que teve uma pessoa depois, agora recentemente, que criou um servidor que você conseguia conectar o aplicativo do do MSN nesse servidor e falar com pessoas. E eu acho que dá pra fazer, assim, se a pessoa quiser matar a saudade do MSN, consegue, consegue instalar e criar tipo um servidor próprio ali pra pra conversar, é bem legal.
Aham. Uhum.